Und ich finde, dass das für die Leute, wenn jemand sagt: „Ähm, ja, ich glaube das auch, du ver verkl du machst das ganz klein." Was aber für die Person 'n Megaproblem ist, ja? Ich man kann ja kein normales Leben so führen, weil in deinem Hinterkopf ist immer dasselbe Thema wieder da, ja?
Ja, ja, das stimmt. Mhm, ja. Ja, das stimmt. Und das, was du ja auch womit du auch recht hast, ist oder so das, was du gesagt hast, dass man ja sich therapieren lassen muss. Aber wenn man sich einfach mal anschaut also in den letzten Jahren gibt es immer mehr Leute, die sagen: „Ich habe psychische Probleme“, immer mehr Leute trauen sich, das zu sagen. Und der Bedarf an Therapeuten wird immer höher. Auf der anderen Seite haben wir so viele also so wenige Praxen nur noch. Wir haben so viele Therapeuten, die aufgegeben haben und oder die's gar nicht gibt. Und die Warteliste ist jetzt mittlerweile wirklich bei so circa 6 Monaten, außer du hast halt Glück.
Muss, ja. Ja. Ja. Ist traurig. Ja. Ja, aber ich muss sagen, also mit meiner Zwangsding, weil ich ja nie wusste, dass andere das auch haben, weil ich halt nie darüber gesprochen habe. Und ich habe auch erst mit so 21 oder 22 gewusst, dass das ’ne Krankheit ist. Bis dahin habe ich das verheimlicht und selbst meine Mutter also ich meine, man kann das so nicht wirklich verheimlichen, aber die haben da sich nie was darüber dabei gedacht, ja. Ich habe auch nie gesagt, das das macht mich unruhig oder das macht mir Angst oder, ne, so. Ähm, habe es sehr vertuscht und ähm, aber mit 'ner Zeit ich habe zum Beispiel immer getappt, also so doppelt alles angegriffen und es wird ja mit der Zeit
Und ich find Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
also das wird ja dann aus 2 ich mochte ich mag auch keine unechte äh, ungeraden Zahlen, also aus zweimal Trap Tappen wurde dann 4, 4, 8 und so weiter, bis es bis e bis es sich gut angefühlt hat, ja. Und ich war zum Schluss bei 100. Jetzt kannst du dir vorstellen in du gehst einkaufen und du fasst alles hundertmal an, ja? Und irgendwann hat's für mich dann gesagt: „Du, mir reicht's, ähm. Ich habe darauf keine Lust“ und habe mir so ange also ich habe mich gezwungen, das nicht mehr zu machen. Damals habe ich aber nicht mal gewusst damit man das so wegbekommt, ja? Ähm
8, ja, ja. Mhm. Oh mein Gott. Ja. Ja, dass dauert natürlich. Mhm. Ja, ja natürlich nicht.
und aber weil's mir halt zu zu viel wurde, mental und auch vom Körper her, ja? Also man ist ja immer unter Stress. Aber na ja, man hä könnte ja über das Thema noch Tage reden. Also das ist ja so ein großes Thema, ähm. Aber es war echt schön, mit dir darüber mal zu sprechen. Dankeschön.
Aber Mhm. Ja. Ja, das stimmt. <chuckles> Ja, auf jeden Fall. Ja, mit dir auch. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Tschüss.
Tschüss.